Non voilà c'est elle qui s'en occupe, en effet ouais, c'est ça. <chuckles>
Voilà. Oui voilà donc ça ça te permet un peu d'organiser ta journée, sans prévoir la cuisine, ça c'est super bien. Ouais.
Oui, oui, bah, ah bah, après après c'est vrai que le le temps de cuisine en fait, maintenant, en fait, le problème c'est que même pour ma femme je lui ai dit au niveau de sa propre orga, je lui ai dit: «Bon, beh, ça sert à rien de passer 2 heures par jour». Voilà, parce qu'on a un temps qui est assez plein dans une journée, en entre le matin jusqu'au soir et je lui ai dit: «Bon, mais si si si tu passes 2 heures, le le soir à à cuisiner, bon écoute, on passe moins de temps, donc on a moins de qualité de vie», et pour repartir le lendemain, s'il y a pas cette phase-là, où on est ensemble aussi. C'est c'est très compliqué à gérer aussi ouais ça c'est vrai.
Oui. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, totalement. Totalement. Je comprends tout à fait, oui. C'est c'est pour ça que d'habitude quand je prends le temps de cuisiner et cetera, mais, heu, en partie donc heu, je dîne et je je enfin je mange, donc c'est avec des proches, dans la majeure partie des cas, donc ça m'évite de cuisiner aussi. Le problème c'est que si tu fais du sport, tu essaies de perdre du poids ou un truc du type, ça peut pas vraiment t'aider parce que si c'est si c'est la maman qui cuisine ou la grand-mère, d'habitude c'est un truc qui est assez fat voilà.
Ouais. Ah, ouais. Qui a qui a elle a bien a bien gras, voilà, ouais qui qui, heu, qui cale, heu, pour la nuit, donc ça c'est bien, ouais.
C'est ça exactement, oui. <chuckles> Donc heu, la salle finalement, ça ça revient un peu inutile. Tu es là, tu tu prends tu prends 3 fois ce que tu as fait à la salle mais hem oui, c'est ça, exactement. Mmh
Ouais, ouais. Exactement, ouais. Mais mais mais mais du coup toi, hem, heu, je veux dire au niveau, heu, pa parce que quoi tu es, hem t ah pa parce que ça dépend au niveau de l'organisation d'une journée, heu, si tu es étudiant ou si tu as ou si tu as un travail, heu, hem, qui qui te prend 10 heures par exemple, moi j'ai fait des travails et des fois ça ça me prenait, heu, peut-être 5 heures dans une journée effectif et après je pouvais faire mes activités de loisirs mais mais mais des fois, c'est compliqué, quand on travaille 12 heures ou alors quand il y a des personnes ou des fois, bah je fais ma période de formation aussi. Donc c'est vrai que ça re organise tout et même au niveau de la, heu, de la motivation, de l'implication mentale, heu, c'est c'est c'est pas du tout le le le même délire, hein donc après, heu, beh beh, mais tu es étudiant du coup? Donc au niveau de tes orga c'est ça? Ah, non? Ouais, voilà.
Oui. Oui. Bien sûr, ça c'est s ça c'est pratique. Oui. Oui, oui, totalement, totalement d'accord là. Bien sûr. Heu, oui, oui, j'ai fait plusieurs jobs j'ai fait plusieurs jobs, mais heu, m m par exemple dans ceux que tu as dit, il y a des jobs, ils sont insupportables. Heu, je pense c'est c'est pas que moi, c'est un peu pour tout le monde. Après ça dépend si tu aimes bien ça ou pas, mais je trouve que la restauration ça ça te tue la journée.
Ah ah j'ai jamais pu faire ça. C'est c'est chronophage en plus c'est en plus ça t'apporte pas, heu, voilà et et aussi en t en terme de nerfs, en en termes de de patience, heu, moi moi je trouve qu'enfin je travaille avec, heu, des des des milieux, heu, aussi comme ça avec des clients, mais pas dans la restauration, mais mais c'est vrai qu'au niveau de tes nerfs. Si tu arrives pas à faire du du sport justement pour revenir dans ton organisation de journée et de pas être dans dans ce contexte-là ou alors faire faire du yoga ou alors faire quelque chose qui, heu, qui te libère l'esprit. Tu peux pas tenir, ouais, sur des journées de 10 heures ça c'est clair. Bah, je te beh, chapeau mec, <laughs> hey chapeau, la restauration donc heu, bon. Bah écou
C'est ça te tue la journée. En Bien sûr. C'est ça! Pour te détendre. C'est ça, exactement. Ah non, non, non, tu tu tu tu deviens tu deviens malade. <chuckles> Je vous remercie, heu, je te remercie. Heu, mais oui, je comprends totalement ce que tu dis, parce que, ben, quand tu fais un travail déjà de 1 que tu aimes pas trop, de 2 qui te fatigue physiquement et psychologiquement tu as tu as plus rien envie de faire après.